Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe immer Stress.
Mhm, okay.
Also, ich ich ich kenne das nicht so äh, ich glaube, das fängt bei mir irgendwie schon morgens an. Der 1. Stress ist ja irgendwie schon mal: „Ah, der Wecker klingelt. Verdammt, die Nacht ist schon wieder um.“ Das ist ja ist ja auch so 'ne kleine Stressreaktion, wo der Körper eigentlich sagt: „Oh, ich möchte lieber noch liegen bleiben.“ Aber d <chuckles> d dein Kopf sagt dir: „Ne, es hilft nix, ich muss aufstehen“, ne? Jeder kennt das, also, das ist, glaube ich
Mhm. <chuckles> Ja. <chuckles> Ja, jeder kennt das, ne, <chuckles> grade am Morgen. Ja, hast du denn ja?
Das ist halt, glaube ich, dieser große Unterschied zwischen in 'ner Woche und am Wochenende, weil am Wochenende, wenn man ausschlafen kann, glaube dann geht man irgendwie stressfreier auch in den Tag hinein.
Mhm. Na, okay, interessant. Und glaubst du denn ähm, du hast jetzt gerade schon was was Gutes erwähnt mit dem, ähm: „Ja, ich ich kann's eh nicht ändern und ich versuche jetzt so einfach wieder so das Beste dadrin zu sehen.“ Ist das denn auch am Morgen so, dass du vielleicht dann sagst: „Ey, ja, ich habe einfach Lust auf den Tag heute und ich bin so dankbar, dass ich heute wieder so aufgestanden bin“ oder so was und dann halt besser starten kannst?
<laughs> Vielleicht sollte ich mir das als Spruch mal aufschreiben und noch näher auf mein Nachtisch legen. Vielleicht wäre das so diese goldene Regel am Morgen, wenn der Wecker klingelt, zu sagen: „Ach, ne, ich sollte jetzt dankbar sein. Das stimmt.” Ne, ei eigentlich ist es der ja, das nicht. Also, ich weiß, ich muss aufstehen, weil es sind dann Termine oder meine Tochter muss zur Schule. Ähm, wir haben natürlich dann morgens einen gewissen getakteten, äh, Zeitplan einzuhalten und deswegen muss ich einfach aufstehen. Ähm, und dann ist es natürlich auch morgens immer irgendwie so so 'n Stress dann noch: „Oh Gott, irgendwie der Schulranzen muss noch gepackt werden.“ Und dann, was weiß ich: „Oh verdammt, wir haben gar kein Brot mehr, noch schnell irgendwie Aufbackbrötchen herzaubern.“ Noch irgendwas, was kann noch schnell mitgegeben werden? Ja, das kann morgens dann schon mal bisschen stressig werden. Und dann dann ist natürlich irgendwann der der Moment, wo dann, ähm wo ich dann vielleicht dann auch alleine im Haus bin, wo ich dann sage: „Oh, super, jetzt erst mal kurz durchatmen, alle alle weg, alle alle ausm Haus, alles erledigt. Hey, jetzt habe ich erst mal 'n paar Minuten für mich beziehungsweise jetzt geht dann die andere Arbeit los dann“, ne?
<laughs> Ja. <chuckles> Okay. Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Klar, mhm. <chuckles> Mhm.

Ah, se ich sage mal, das ist 'n bisschen schwierig. Ich glaube, das das, äh, gibt natürlich dann so Situationen, wenn du so richtig im Stress bist und, äh, guckst dann vielleicht zu deinem Partner, der grad 'n Handy in der Hand hat und und du du du denkst so: „Ey, du siehst doch, was hier gerade los ist.“ Ich glaube so, das Handy ist schon 'n ganz schöner Störfaktor und ich glaube, ähm, das ist schon etwas, was man bewusst grade so, w ähm, bei d bei den Mahlzeiten oder so bestimmten Sachen sollte das wirklich weggelegt werden, um gar nicht erst auch in so 'ne Stre Stressspirale vielleicht reinzukommen. Ähm, aber das sind schon Situationen, wo ich dann schon sage: „Hey, komm, jetzt mal weg mit dem Zeug, jetzt mal alle mit anpacken, äh, und“ damit wir dann alle, äh, die Entspannung zur gleichen Zeit vielleicht erleben und nicht, der eine liegt auf'm Sofa und der und der andere brutschelt in der Küche und hat 3 Pfannen am oder irgendwie so was, ne?
Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm, okay. Mhm. Ja, klar. Ja, das ist natürlich da muss es fair zu Hause zugehen, ja, das das ist absolut, äh, verständlich, klar, ne? Und grade, wenn man da am Handy sitzt oder so, während während der andere vielleicht ja noch am Ackern ist, ne, das ist natürlich total unfair, grade in 'nem Haushalt, wo dann mehrere Leute leben. Klar, das ist verständlich, mhm.
Ja. Genau Mhm. Ja, es fallen natürlich immer solche Sachen an, die man auch ganz klassisch mal eben zu zweit macht, wie ich denke da gerade so an die Bettwäsche, die zusammengenommen werden muss. Und wenn einer da am Kämpfen ist irgendwie, das allein, und der andere, gui das sind natürlich so Situationen, wo ich d ja, wo die dann auch Stress in der Beziehung vielleicht dann auch machen können, wenn man sagt: „Hey, du siehst doch komm jetzt“, ne? Ähm, aber eigentlich, äh, klappt das so ganz gut, dass man sich da ganz gut abspricht und so sollte es ja auch sein. <chuckles>
<laughs> Ja, okay. Mhm, mach mal mit, ja. Okay, schön. Okay, ähm, du hast schon du hast schon erwähnt, du hast 'ne Tochter, richtig?
Mhm.
Hast du noch mehr Kinder?
Ne, ein, 1.
Ein Kind, okay. Und das Kind hilft auch schon aktiv mit und und hilft dir 'n bisschen, da das sch den Stress vielleicht zu reduzieren im im Haushalt?
Na, s sowohl als auch. Entweder ist sie natürlich der Stressfaktor, <chuckles> das kann natürlich auch sein. Das ist so ist so ganz klassisch, so, äh, ich denke an abends 19:00: „Ach übrigens, wir schreiben morgen Vokabeltest.“ Wo ich denke: „Ey, das kann's noch nicht sein.“ Das ist so so dieser Stressfaktor Nummer 1, wo ich sage: „Oh nein, jetzt müssen wir uns hinsetzen, müssen zusammen was besprechen.“ Und und dann versuche ich natürlich alles Menschenmögliche, um i sie dann auch irgendwie zu unterstützen, dass sie am nächsten Tag dann nicht mit 5 nach Hause kommt. Ich glaube, das das ist so ganz typisch so, was die Eltern dann machen. Ähm, aber klar, sie ist natürlich Teenager, das ist natürlich dann eher so mithelfen, na ja, unter Androhung von Strafe, Handyverbot, solche Sachen. Aber aber sonst nicht nicht so viel, wie ich mir vielleicht wünschen würde.
<chuckles> <laughs> Ja. Mhm. <chuckles> Ja, schön. Klar. Mhm. Na ja, okay <chuckles>